هي هي شايفة إنّي ما باتكلمش، <laughs> هي فين دي؟ وطول الخطوبة فضلت كده، اللي هو مش عارفة آخد على حد بسهولة، واللي هي كانت تكلمني "ازيك يا طنط؟ الحمد لله." كلمتين ونص "ماشي، مع السلامة." اللي هو "ماما عاملة إيه؟" هي أصلًا ما بتلاقيش كلام تقول له لي، اللي هو "إمم، تمام، الحمد لله." باتحرج. فباحس إن أنا مش عارفة أكسر أوي ال ال الحتّة دي في الأوّل، ما باحبش أثق في حد أوي من الأوّل. فباحس إن ده بياخد وقت فلما بقى عرفوني اللي هو بعد يمكن الجواز بسنتين، 3 حتّى عرفوا إن دي مش شخصي عرفوا إن شخصيّة فرفوشة آه، اللي هو ياه! ده ده كان عندهم أقصى أمانيهم إن أنا أقلع الشنطة وأنا قاعدة، <chuckles> اللي هو أنا بافضل قاعدة في الشنطة في نفس المكان ما باقومش لحد بقى خلاص هنبدأ نقوم بقى.
آه. <laughs> إمم. إمم. آه. إمم، بت اللي هو اكتشفوا شخصية تانية مختلفة تمامًا. آآ، للدرجة دي! <laughs> آه، طب أ أ أنتِ الفكرة دي عندِك من أيّام إيه، بسبب إيه؟ حتّة إن أنتِ ما يعني إيه، ما بتحاوليش تدخلي حد ف زي تقربي حد مثلًا لل للدايرة المقربة ليكِ أو كده، حصل مثلًا حاجة مثلًا خوف مثلًا من من موقف مثلًا إن أنتِ كان حصل قبل كده أو حاجة إن أنتِ حد قرب منِك مثلًا، فحسيتِ إنّه هو آآ ضايقِك مثلًا أو أذاكِ مثلًا أو كده، والَّا ده بسبب إيه؟ والَّا ده ده ده طبع فيكِ من زمان كده؟
هو تقريبًا ده طبع فيّ من زمان، لإن من وأنا صغيّرة أنا طبعي كده دايمًا لازقة في ماما ما باعرفش أروح لأي حد، ما أعرفش إن هي تسيبني مثلًا، فما ب ما باحبش ده، آآ، وممكن برضو خالص ويمكن برضو طبع البيت، إحنا طبع البيت عندنا يمكن كان مقفول، بابا في شغله برضو كده اللي هو على قد شغله بيروح لبيته وخلاص، يمكن 2، 3 أصحابه بيشوفهم كل فين وفين. ماما برضو اللي هو ما فيش حاجة اسمها حد من صحابها ييجي البيت وما عرفش إيه ،هي وقتها كلّه لينا. فأنا يمكن طلعت كده بُناءً على البيت، شايفة أهلي في الشغل كده، فأنا بقيت كده مش عارفة، يعني يمكن الموضوع أكبر من إن أنا أعرف له سبب. <chuckles>
آه، الحتة ما بتحبيش أنتِ تختلطي. إمم. إمم، طب أنتِ، آآ شايفة الموضوع دوَّة كده بيبقى حلو في الشغل، إن أنتِ مثلًا يبقى ما حدش عارف عنك حاجة أو آآ، ما حدش مقرب منّك كده، اللي هو إيه عارفة أنتِ بيشيل من عندِك ال ال المشاكل مثلًا إن هو مشاكل بتحصل بين بين موظفين، بين مديرين، الكلام ده، بيبقى في دايمًا في حدود على طول بقى اللي هو آمم عارفة أنتِ ال ال حتّة اللي هو إيه، آآ وق العشم الزيادة ت تعالَ اشتغل مكاني شويّة، ده مش عارفة آخد أجازة طب تعالي يلَّا إ ميل ميلوا على بعض، الكلام ده، والَّا شايفة إن هو أ ج جاي بالعكس، اللي هو م أنتِ كان ممكن مثلًا ل لو لو مقربين من بعض شويّة آآ، لا ت تخلي الموضوع الشغل يبقى أسهل شويّة أو كده؟
هم